ค่ะ อยากจะขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ คือช่วงเนี้ยมีความสัมพันธ์ระหองระแหงกับแฟนอะค่ะ เพราะว่า คือส่วนตัวอะค่ะ เพิ่งลาออกจากงานประจำใช่เปล่าคะ แล้วก็มาเริ่มทำธุรกิจตัวเอง เปิดร้านทำเล็บเล็ก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน ก็คือ จะวุ่นอยู่กับที่ร้านมาก ๆ เลยค่ะ แล้วแฟนเขาก็มองว่า เราไม่มีเวลาให้เขาเลย พอเขาจะมาหาที่ร้าน เราก็ยุ่งติดกับลูกค้าอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะ คือเขาก็มองว่า เอ๊ะ ความสัมพันธ์ของเรา ยังไปต่อได้ไหม? เหมือนกับ เขามองว่า เขาไม่มีพื้นที่ใน
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ
เราไม่ได้ให้พื้นที่กับเขาเลยแบบนี้อะค่ะ
อือฮึ ค่ะ ตอนนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมก่อนนะคะว่า แล้วมันมีเหตุการณ์ไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมัน มันตึงเครียดแบบมีเหตุการณ์ไหนที่ เป็นแบบนั้นอยู่ไหมคะ?
ค่ะ มีค่ะ เหมือน คือบางทีอะเขาโทรมา ใช่ไหมคะ แล้วเราอะติดลูกค้าอยู่ บางทีก็คือลืมไปเลยค่ะ ลืม วันนั้นก็คือ ลืมไปเลย ลืมโทรหาค่ะ พอถึงบ้านเราก็เหนื่อย แล้วเราก็นอนใช่เปล่าคะ แล้วตื่นเช้ามา คือสมองตอนเนี้ยค่ะ คือเรานึกถึงแต่ร้านว่า พอตื่นเช้ามาแล้ว เฮ้ย มีของมีอะไรที่ขาด อยู่หรือเปล่า? เราต้องวิ่งไปซื้อของ แล้วบอกลูกน้องว่า อ่า เนี่ย ต ฝากมาเปิดร้านให้ก่อนนะ ถ้าลูกค้ามา มีลูกค้าคนนี้คนนี้จองคิว คือตอนเนี้ยเรา ส สมองเราอยู่กับ แค่เรื่องร้านอะค่ะ เราก็เลยไม่มีเวลาให้เขาเลยอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วจริง ๆ แล้ว ก ช่วง ส สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนะคะ แล้วเวลาที่ทำงานอะค่ะ มันมีเวลาแบบปิดเปิดที่แน่นอนแบบชัดเจนไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ก็มีเวลาปิดเปิดนะคะ แต่ว่าเวลาปิดเปิดของเรามันไม่ตรงกันกับเขา ที่เวลาที่เขาว่างอะค่ะ อย่างร้านใช่ไหมคะ ก็คือเปิด 10 โมงปิด 2 ทุ่ม คือตอนเช้าเขาก็ต้องเข้าออฟฟิศใช่เปล่าคะ แล้วพอ กว่าเขาจะเลิกงาน กว่าเขาจะมาหาได้อย่างเงี้ยค่ะ บางทีมันก็ 2-3 ทุ่มแล้ว แล้วเขาต้องขับรถกลับบ้านอีก มันก็ดึกไปสำหรับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อืม แล้ว ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้ว อืม เหมือน เหมือนแบบต่างคนต่างไม่มีเวลาใช่ไหมคะ? แล้วอันนี้พยายามสื่อสาร หรือว่าพูดคุยกับเขาแล้วไหมคะ? ว่า เอ่อ อาจจะ เอ่อ เป็นช่วงระยะเวลานี้ เพราะว่าเราเพิ่งเปิดร้านอะไรแบบเนี้ยค่ะ ได้ ได้ ได้มีการสื่อสารไหมคะ?
มันก็เลยไม่มีเวลาค่ะ ใช่ค่ะ ช ค่ะ มีค่ะ ก็บอกเขาไป คือเขาก็เห็นนะคะว่า เราอะไม่ได้ไปไหนเลย ค่ะ เพราะว่าก็อยู่แต่ที่ร้านอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาก็มองว่า เราทุ่มเทมากเกินไปหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็มองว่า อ้าว แล้วตัวเขาล่ะ แล้วไม่ต้องมาเจอเขาบ้างเหรอ? เสาร์อาทิตย์จะไปกินข้าว ดูหนังบ้างได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ ร้านทำเล็บเสาร์อาทิตย์ลูกค้าก็เยอะอะค่ะ คือวันธรรมดาก็มีลูกค้าแถ แถวออฟฟิศ เอ่อ เป็นลูกค้าที่ เอ่อ เป็นออฟฟิศใหญ่ ๆ เขาก็มาทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฉะนั้น ก็ค่อนข้างโชคดีที่ทำเลดีก็จะมีลูกค้าทุกวัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลย ตอนนี้อะไร ๆ มันก็ยังไม่ลงตัว เราก็ต้องคอยวางระบบดูก่อน อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาก็ถามว่า แล้วเมื่อไหร่ถึงจะนิ่ง เมื่อไหร่ระบบมันถึงจะลงตัวสักที อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็มองว่า นี่ก็ผ่านมา 3-4 เดือนแล้วนะ เราก็บอกว่า "อ้าว มัน 3-4 เดือนเองนะ เธอทำธุรกิจ เธอจะให้ทุกอย่างมันเซตตัวภายในเดือน 2 เดือนมันเป็นไปไม่ได้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลย ค่ะ ก็เลย ระหองระแหงกันค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม เข้าใจเลยนะคะว่า อาจจะ เออ ค่ะ ความรู้สึกอาจจะยังแบบ ทั้ง 2 คนอาจจะเหมือน คุณกับแฟนอาจจะยังไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะ? ตรงนี้นะคะ ก็คือ เอ่อ การสื่อสารอะค่ะ หรือว่าเราอาจจะ เอ่อ เป็นการขอโทษ หรือว่าพูดคุยกับเขานะคะ ด้วยอารมณ์ที่อาจจะ ต้อง ต้องเย็นลงนิดหนึ่ง แล้วก็อาจจะคุยเวลาที่เขายังไม่มีอารมณ์ อาจจะไม่มีอารมณ์หงุดหงิด หรือว่าอารมณ์เสียแบบเนี้ยค่ะ อาจจะต้องหาเวลาพูดคุย หรือว่าขอโทษเขาอะค่ะ เพื่อที่จะ
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ
คุยกันแล้วก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ แล้วก็มันจะได้ เหมือนเขาก็ได้เข้าใจเราด้วยอะค่ะว่า อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาตรงนี้ก่อนอะค่ะ ในช่วงแรกแบบนี้อะค่ะ คิดว่า คือ คุณแฟนจะเข้าใจไหมคะ?
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็คงจะต้องหาเวลาพูดคุยกับเขา คือยังไม่มีเวลา พูดคุยจริงจังเลยค่ะ เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่า ยังไม่ได้ว่างเจอกับเขา คืออาจจะมีเจอกับเขากินข้าวแค่ตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะ แค่ ชั่วโมงเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คือยังไม่ได้ ยังไม่ได้เจอกันอย่างจริงจัง ยังไม่ได้พูดกันอย่างจริงจังอะค่ะ
เคยมีการพูดคุยแบบนี้หรือยังคะ? ค่ะ อ่า ใช่ค่ะ อืม <tsk> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม แล้วถ้าเป็นวันหยุด อ ค่ะ ถ้าลองแบบหาเวลาเป็นช่วงวันหยุดแบบเนี้ยค่ะ อาจจะ เอ่อ ฝากร้านไว้กับ แบบอาจจะเป็นลูกน้องก่อนอย่างเงี้ยค่ะ พอจะหาเวลาได้ไหมคะ? อาจจะ เอ่อ อาจจะแบ่งเวลาอัน ในวันธรรม ถ้าเกิดวันธรรมดา ได้แค่ 1 ชั่วโมง ถ้าแบบเป็นเสาร์อาทิตย์ แล้วช่วงที่แบบ เอ่อ เราสามารถฝาก ฝากลูกน้องไว้ก่อนแบบเนี้ยค่ะ บาง จะพอแบบ จะได้คุยกัน แล้วก็จะได้สื่อสารกันอะค่ะ แล้วก็จะได้เข้าใจกันงี้อะค่ะ
อาจจะต้องหาเวลา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ก็ดีนะคะ ที่จะฝากลูกน้องไว้ก่อน อืม อันนี้ก็ยังไม่ เพราะว่ายังไม่กล้า ฝาก ก็เลยไม่กล้าออกไป ไปเจอสักที อืม ถ้างั้นฝากลูกน้องไว้ก่อนก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งได้นะคะ สัก 2-3 ชั่วโมง ได้ค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วก็ เอ่อ เวลาที่เราไปคุยกับ เอ่อ คุณแฟนแล้วใช่ไหมคะ อาจจะมีข้อตกลงร่วมกันแบบนี้อะค่ะ ว่าเรา คือคุณ คุณโอเคแค่ไหน? เงี้ยค่ะ แล้วก็เราโอเคแบบไหน? อย่างเงี้ยค่ะ ในช่วงแรก อาจจะขอเวลาในช่วงนี้ก่อน คือ เพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ 2-3 เดือนอะค่ะ มันยังใหม่ไปอะนะคะ ตรงนี้อาจจะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอะค่ะว่า เอ่อ ตรงนี้มันยังค่อนข้างใหม่ แล้วก็คือเราอาจจะต้องขอเวลานิดหนึ่งอะไรแบบนี้อะค่ะ อยากจะให้เขาแบบเข้าใจแบบเนี้ยค่ะ เรามีข้อตกลงร่วมกันนะคะว่า เอ่อ แบบนี้โอเคไหม? แบบเนี้ยค่ะ ก็จะได้หาทางออกทั้งคุณและเขา แบบอยู่ตรงกลางกันแบบนี้อะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ แต่ความจริงแล้วอะ เขาน่าจะเข้าใจนะคะ เพราะว่า เขาก็เห็นอยู่ว่าเราอะมาทำ อยู่ที่ร้านตลอดเลย แล้วไม่ได้ไปไหนเลย แล้วเขาก็ เขาก็มานั่งรอที่ร้าน ก็เห็นอยู่ว่า
ค่ะ อือฮึ
ว่าเรา ไม่ว่าง จริง ๆ อะค่ะ
ค่ะ ไม่ได้ไม่ว่าง อ๋อ ค่ะ แต่อาจจะเป็น ค่ะ อาจจะ เขาอาจจะเปรียบเทียบไหมคะว่า เมื่อก่อนอะค่ะ เรายังมีเวลาให้ในตอนที่เราทำงานประจำ โดยที่เราไม่ได้เปิดร้านอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าทำไมแบบ ตัง ตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่มีเวลาให้เลย หรือว่าเรามีเวลาคุยกับเขาน้อยมากเลย หรือว่าบางทีเขาโทรมาแล้ว เราก็ไม่ได้โทรกลับ เพราะว่าเราวุ่นจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสาร หรือว่าเรื่องการปรับเวลาเข้าหากันน่ะค่ะในช่วงนี้ มันอาจจะยังไม่ลงตัวแบบนี้อะค่ะ
ใช่เราไม่ว่าง จริง ๆ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ จริงค่ะคุณ ใช่ค่ะ ยังปรับเวลาไม่ได้เลยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ ถ้างั้น ค่ะ
เพราะว่าอาจจะต้องอาศัยทั้ง ทั้ง 2 ฝ่ายอะนะคะ ในความ แบบที่ต้องให้เข้าใจไปในทางเดียวกันอะค่ะ เพราะว่าถ้าเราแบบไม่ได้สื่อสารกัน หรือว่าเราไม่ได้คุยกันแบบนาน ๆ อะค่ะ มันจะ ถ้าทิ้งเวลาไปนาน ๆ นะคะ มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์อะค่ะ ดูค่อนข้างอาจจะแบบ อาจจะห่างเหินกันได้แบบนี้อะค่ะ ก็เลยอยาก ให้หาเวลามาปรับความเข้าใจ แล้วก็ลองคุยกันดีไหมคะ ใน ว่า "เออ เป็น คุณโอเคไหมแบบนี้" อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มัน มันเป็นการ เป็นข้อตกลงกัน ระหว่างกันแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อันนี้ฟังดูดีมากเลยค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่า จะห่าง ๆ กันไปจริง ๆ ค่ะ คงจะต้องรีบหาเวลาคุยกับเขา แล้วก็หา อย่างที่ อย่างที่คุณบอกนะคะว่า ต้อง อ เอ่อ สร้างข้อตกลงร่วมกันว่า อาจจะเป็นแค่ช่วงแรก ๆ ช่วงนี้ก่อน
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ
หวังว่าเขาจะเข้าใจค่ะ
เพื่อที่จะปรับ ค่ะ เพื่อจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะ แล้วก็ เอ่อ จะได้ เพื่อจะให้เขาอะค่ะ จะได้เข้าใจเราอะค่ะว่า เอ่อ อาจจะไม่ใช่แค่ คือช่วงนี้ขอแค่เวลาช่วงนี้ก่อนเงี้ยค่ะ หรือว่าถ้าเราโอเคแบบไหน ถ้าเรายังไม่สะดวกใจฝากร้านใช่ไหมคะ? ก็อาจจะให้เขา มา เข้ามาที่ร้านแทน เรามา ก็คืออาจจะมาทานข้าว หรือมาทำกิจกรรมแบบที่ร้านร่วมกัน แล้วก็อาจจะหาเวลาแป๊บหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะอยู่กับเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้น ไม่ได้ทิ้งเวลาไปนาน ๆ อะนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อันนี้ก็ ก็ดีนะคะ ก็คือให้เขามาทำเล็บไปเลยค่ะ มาทำเล็บ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เป็นการผ่อนคลายนะคะ แบบ แล้วก็เป็นการแบบสบาย ๆ รีแลกซ์ไปด้วยค่ะ ทั้งเขาก็คือ เพราะว่าบางคนนะคะ เวลาได้ทำอะไรที่มันแบบอยู่กับคนที่รัก ใช่ไหมคะ แล้วก็ทำอะไรที่ผ่อนคลาย เขาก็อาจจะรู้สึกว่า เออ นี่แหละค่ะ เราได้ใช้เวลาร่วมกัน แล้วก็ไม่ได้ไปไหนอะค่ะ เราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ แต่เคยเปรย ๆ ไปนะคะ ว่า "ก็มาทำเล็บที่ร้านสิ" ค่ะ แล้วเขาก็บอกว่า เขาเป็นผู้ชายจะไปทำทำไม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะเป็นแนว ๆ นั้นอะค่ะ แล้วคราวนี้ต้อง ก็คงจะต้องตื๊อ ๆ หน่อย "มาเลย! มาเนี่ย อยู่ทั้งวันเลย ทำเล็บมือเล็บ เท้า
อืม ค่ะ อะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็คือแบบผู้ชายก็หันมาดูแลสุขภาพ แล้วก็ดูแลเรื่องแบบเล็บ แล้วก็ ปร คือด้วยกันเยอะเนี่ยนะคะ ไม่ได้ต้องทำสีทำอะไร แต่ว่า เพื่อความ คือ สะอาด แล้วก็เราก็ได้ความแบบผ่อนคลายไปด้วยในตัวแบบเนี้ยอะค่ะ มันก็อาจจะช่วยให้อาจจะ เอ่อ ได้เจอกันด้วย ได้มีกิจกรรม อาจจะเป็นการทำร่วมกันด้วย แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเราแบบ ไม่ได้ ไม่ ไม่หายไปไหนอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ยังอยู่ แล้วก็ อยู่ตรง ตรงนี้อะค่ะ ใช่ค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ สะอาดค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม อันนี้ อันนี้เป็น เป็นคำแนะนำที่ดี เดี๋ยวจะลอง เรียกเขามา แล้วก็ แถมฟรีค่ะ สปามือ เท้า
<chuckles> ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็อาจจะ เรา พอเรามีความ คือไว้วางใจ เรามีความเชื่อใจ มั่นใจแล้ว แล้วก็เรามีความผ่อนคลาย แล้วก็ มัน เหมือนเราได้ใช้เวลา อาจจะไม่ได้ น นานมากอย่างนี้อะค่ะ แต่ว่ามันใช้เวลาด้วยกันบ่อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ได้ดูห่างเหินไปอะนะคะ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วก็จะทำให้ดีขึ้นด้วย เพราะว่าในการที่ ถ้าเราแบบเว้นช่วงไป เรา เออ ไม่ได้คุย หรือเขาคิดว่าเราไม่ใส่ใจ มันอาจจะเป็นการที่เราเข้าใจผิดกันอะค่ะ แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้มีอะไรอะค่ะ แต่แค่ว่าเราไม่ได้สื่อสารกันมากกว่าอะค่ะ ถ้าได้สื่อสารปรับความเข้าใจกัน ได้มานั่งแบบพูดคุยกัน อาจจะเป็นช่วงเวลาเล็ก ๆ แต่ว่าเราทำบ่อย ๆ อะค่ะ มันก็อาจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ น่าจะดีขึ้นค่ะ ๆ อันนี้เห็นด้วยค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้ฟังแล้วดีมากเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวจะ น นำไปปรับใช้นะคะ จริงค่ะ ก อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะว่า การสื่อสารนี้เป็นสิ่งสำคัญ งี้ต้องรีบ เอ่อ คุยกับแฟน แล้วก็เรียกแฟนมาที่ร้านแล้วล่ะค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็อยากให้แบบความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขึ้นอะค่ะ ก็คือได้ปรับความเข้าใจกัน แล้วก็ได้ คือ ให้มันเร็วขึ้นนะคะ แก้ปัญหาโดยการที่เรามาสื่อสารกัน คุยกัน แล้วก็ เอ่อ อาจจะเป็น ถ้าเรา เขารู้สึกว่าเราทำผิด เราก็อาจจะเป็นฝ่ายขอโทษเขาก่อนได้เลยแบบนี้ ใช่ค่ะ
ค่ะ ขอโทษ ค่ะ ๆ ได้ ได้ค่ะ อืม วันนี้นี่ได้ เอ่อ มุมมอง แง่คิด แล้วก็ได้รับคำแนะนำดี ๆ หลายอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวจะใส่ใจกับการสื่อสารมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะขอโทษเขาที่ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาให้ แล้วก็จะรีบเจอเขาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกัน เพราะคิดว่าถ้าสื่อสารกับเขาตรง ๆ น่าจะ เขาน่าจะเข้าใจได้มากกว่านี้ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ